Tama 'no. Hindi ko pa nasusubukan magluto ng spaghetti na may kon kondensada, 'di ba, yung malapot, oo, na gatas? Ah, kasi hindi ba masyadong matamis? Hindi naman hindi naman masyadong matamis? Okey.
Mm. Ay naku. <laughs> Ba Mm. Yun yung matamis, pero Kremdensada siya ah? Hindi. Kung kung kondensada lang ang ilalagay mo, siguradong napakatamis no'n, kung ilalagay mo yung buong lata. Pero ang nilalagay kasi yung kremdensada, yung ano, yung pinaghalo na siya na evap tsaka kondensada.
Oo. Ah, may gano'n na pala. Oo akala ko ano lang, evap lang evaporated milk lang tsaka condensed milk, meron na palang halo. Okey okey. <laughs> Hindi ko na ala hindi ko alam eh, oo. <chuckles> Mm. Okey. Iyon pala ano, ah, kremdensada. Okay, para hindi masyado ngang matamis 'no, kasi 'yung evaporada ano lang siya, malabnaw lang siya, di ba? Tapos yung kondensada naman sobrang tamis na malapot, 'pag pinaghalo, ah, tama na, okey. Ano pa yung mga iba naglalagay din naglalagay din ba kayo ng hotdogs sa spaghetti o hindi na? At tsaka anong karne yung ginagamit? Mm.
Merong gano'n, oo. Oo. Hala, na na-reveal ko na ang sekreto ng mother. <laughs> Oo. Mm. Oo. Mm. Tama. Tama, saktong-saktong timpla. Mm. Naglalagay din ng hotdog. 'Pag sa karne kapagka medyo nakaluwag-luwag, 'di ba ground beef. Pero kapagka medyo <laughs> medyo-medyo tight ang budget oo, eh corned beef na lang tayo. <laughs> Gusto pa din naman ng bata yung mga yun, basta may hotdog, ayun. Tsaka ang importante talaga yung gusto nila, yung matamis talaga. Kaya iniiwasan rin naming bumili ng ano pagka bumibili kami nung spaghetti sauce, pinipili talaga namin yung Filipino style. Kasi kapagka sa Italian style na, ayun, mahirap siyang gawing matamis, oo. Maasim na siya.
Mm, baka. Mhm. <chuckles> 'Pag nagtitipid? Mm. Ah, oo. Tama, tama. Oo. Oo. Ah, oo. Ayun yung maasim? Mm. 'Yun nga eh 'no, yun yu alam mo ba ako lang sa totoo lang 'no, 'pag nagi-spaghetti ako, yun din yung mga binibili ko, yung mga ready-made mix na ano, kasi hindi din ako magaling maghalo nung mga lasa lasa, pero yun nga, ta's madali nalang siya i-prepare, 'di ba hindi ka na masyadong mag-e-effort. <laughs> Kaya pero hindi ko nga 'di ko nga nas nasubukan mag lagyan ng ano gatas 'no, eh. Pero 'pag iniisip ko nga 'no, magiging mas creamy nga, 'yon naman talagang epekto ng gatas, 'di ba? Kaya medyo, ah, medyo puputi ng konti, pero hindi hindi siya pulang-pula 'no, pero mas matamis. Kaya maganda 'no? Punta naman tayo sa fried chicken, ano naman yung mga espesyal na ginagawa niyo para sa fried chicken? Meron ba o yung ano lang tipikal na ano ba yun Max? Ay hindi sinabi mo pala ay breaded 'no? May breading pala na ginagawa, hindi yung max style na parang, ah, pritong manok lang talaga, ni breaded chicken talaga. Okey. oo.
Mm. Mm, mm. Tama. Mm. Oo. Tama. Tama. Yung tipikal lang na ano. Oo. hm. Oo. Ano lang naman siya, simple lang naman siya. Yung, 'di ba yun sa pa sa ano ng tawag don sa sa dried na mix niya, nilalagyan lang namin siya ng konting harina para hindi masyadong maalat.
Hmm. Mm. Ah, oo.
Kasi iniiwasan din naman natin sa mga bata na kumain ng masyadong maalat. Kaya hinahaluhan na lang namin siya ng harina para katamtaman lang yung timpla.